คือช่วงนี้อะนะคะ ก็ทำงานเยอะ แล้วก็มี มีหลาย ๆ อย่าง ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะ ไม่ใช่ว่าแค่เรื่องงาน แต่ว่าก็มีทั้งภายในครอบครัวต่าง ๆ นา ๆ นะคะ ก็มีความเครียดสะสม ทีนี้ เอ่อ เริ่มรู้สึกตัวว่า เมื่อไรก็ตามที่ตัวเองรู้สึกกังวล รู้สึกเครียดอะนะคะ ก็จะเก็บตัวเอง ล็อกตัวเองเนี่ยในห้องครัว ก็ คือ ใช้คำว่าล็อกตรัวเอ ตัว เอง เพราะว่า คือแบบปิดประตูแล้วก็ไม่ให้ใครเข้ามาเลย แล้วก็กิน นั่งดู <chuckles> นั่งดู นั่งดู เขาเรียกว่าอะไร ดูซีรีส์ ดูอะไรไปแล้วก็กิน กินไปเป็นชั่วโมง 2 ชั่วโมงอย่างเงี้ยเลยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเวลาช่วงกลางคืนอะนะคะ เพราะว่าเป็นช่วงที่เราแบบ <smacks lips> เลิกงานมาแล้ว แล้วก็ อ่า ดูแลทำงานบ้านเสร็จเรียบร้อย ดูแลครอบครัวเรียบร้อยแล้ว ก็เหมือนเนี่ยเป็นเวลาของเรา เราก็เลยแบบ อืม กิน กินตอนดึก แล้วก็กินค่อนข้างเยอะอะนะคะ เกินความจำเป็นก็พูดได้ เพราะว่าคือ คือกินเอาจนแบบอิ่มแล้วจุก พูดได้เลยอะ แล้วแบบเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลย เวลาที่ตัวเองมีความเครียด ก็เลยอยากจะถามนิดหนึ่งอะค่ะ ว่าพอจะมีคำแนะนำให้เราแบบ ปรับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ ยังไงดีอะคะ?
อืม ครับ อืม อืม โอ้ อา ๆ อืม ๆ อา โอ้โฮ ครับ อืม อืม อ๋อ ครับ คือลักษณะ เอ่อ ที่เป็นแบบนี้อยู่เนาะ ก็คือมีความสุขกับการกินเนาะ กินพวกขนมหวาน หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในตู้เย็นอย่างเงี้ย คือ แล้วก็เป็นเวลาตอนกลางคืนด้วย อาจจะเกิดจากความเครียดส่วนหนึ่งที่เราเผชิญมาทั้งวันอย่างเงี้ยครับ ซึ่งก็ขอสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะว่า คือได้ลองวิธีอื่นด้วยไหมครับ อ่า เมื่อเผชิญกับความเครียดอย่างเงี้ยครับ โดยที่ไม่ต้องมีการกินอาหาร หรือกินขนมมากเกินไปอะครับ?
ใช่ อืม ถ้าเอาจริง ๆ ถ้าเป็นช่วงวันปกติ อ่า ทำงานอะนะคะ วันแบบจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ย ไม่ได้มีวิธีอื่นหรอกคะ ก็คือเหมือนแบบมันเป็นจังหวะที่พอทำอะไรทุกสิ่งอย่างเสร็จหมดแล้ว เราก็หิวอยู่แล้วด้วย ก็ ก็คือเหมือนแบบตัวเองต้องกินอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยกลายเป็นว่า พอกินต้อง ต้องกินมื้อเย็นอยู่แล้ว แล้วก็ผสม ผสมกับกินเพื่อคลายเครียดไปด้วย พอมื้อเย็นเสร็จปุ๊บก็ต่อไปด้วยผลไม้ ผลไม้เสร็จปุ๊บ ขนมหวาน ขนมหวานเสร็จปุ๊บกลับมาผลไม้ต่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็วนไปวนมา แต่ว่ายังไม่เคยลองนะคะ ที่จะแบบใช้วิธีอื่นในการลดความเครียดอะค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ โอเค แล้วเคยลองสำรวจตัวเองดูไหมครับว่า ตัวเองมี เอ่อ บุคลิก หรือว่ารูปร่างเปลี่ยนไปยังไงไหมอะครับ?
อ๋อ ค่ะ ก็มีโดยเฉพาะแบบ แต่ก่อนเนี่ย ไม่เคยรับประทานพวกของหวานเยอะ แต่เดี๋ยวเนี้ยคือ ก็ต้องมีอะค่ะทุกเช้าทุกเย็นก็จะมีของหวาน ทีนี้ก็เริ่มมี อ่า อ่า น้ำหนักเริ่มขึ้นแล้วก็มีแบบ เหมือนแบบมีพุงเล็กน้อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็เริ่มเห็นได้ ชัด ซึ่ง ซึ่งที่บอกว่า เล็กน้อย คือปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนกินยังไงก็ไม่อ้วน แต่พอพักหลัง ๆ เนี่ยนคิดว่า กินเกินปริมาณไปมาก แล้วก็เป็นเวลาที่ไม่ ไม่เหมาะสมด้วย อะไรด้วยอะค่ะ ก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่า ร่างกายก็เริ่มเปลี่ยน แล้วก็มีผลต่อสุขภาพตรงที่ว่า อืม เราแบบนอนไม่ค่อยหลับคิดว่า อาจจะกินเยอะไปช่วงมื้อเย็นด้วย อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ ก็เลยเนี่ย ถึงทำให้เรารู้สึกว่า อ่า อาจจะถึงเวลาที่เราต้องแบบปรับเปลี่ยน เอ่อ หรือว่า ล ลดพฤติกรรมนี้ลง แล้วก็ทำยังไงให้เรารู้สึกดีช่วงที่เราแบบเครียดแทนที่จะมานั่งกินเยอะ ๆ แบบเนี้ยค่ะ
อืม อา อืม อืม อืม อ๋อ ครับ ก็คือแปลว่ารู้ กำลังรู้สึกตัวอยู่นะว่า ตัวเองน่ะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น อย่างนี้ครับ หรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง เอ่อ เรื่องหุ่น หรือไอ้ว่าเอว หรือว่าพุงที่ยื่นออกมานิดหน่อย อย่างนี้ครับ แปลว่ายังมีความกังวลในเรื่องนี้อยู่ครับ อย่างนี้ดูไหมครับ? อ่า ถ้าเราลอง ลองเปลี่ยนจากการที่เราทานอาหาร อย่างนี้ครับ ในตอนกลางคืนไป แล้วก็ดูพวกซีรีส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือว่าผ่านหน้าจอพวกแท็บเล็ต อะไรอย่างเงี้ยครับ อ่า ลอง พ พยายามที่จะตัดสิ่งเหล่านั้น หรือว่าลดการดูซีรีส์ อะไรเงี้ย ให้น้อยลงดีกว่าไหม? ถ้าเราจะทานอาหารตอนกลางคืนจริง ๆ นี่ ทานน่ะก็ทานได้อยู่ครับ แต่ว่าไม่ควรที่จะเอาพวก อ่า อุปกรณ์ในการดูซีรีส์ อย่างเงี้ย มาประกอบ เพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ค่อยมีสติ อย่างงี้ครับ คือ เราอาจจะหยุดทาน ก็ต่อเมื่อซีรีส์นั้นจบไปแล้วก็ได้ครับ มันอาจจะเป็นอย่างงั้น อย่างงี้ครับ ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ เอ่อ เราควบคุมอาหารในตรงนี้ได้ครับ ถัดมาก็คือจริง ๆ ที่บอกว่า สามารถทานอาหารในตอนเย็น หรือว่าตอนก่อนนอนได้ ก็เพราะว่าไม่อยากให้หักดิบ ในการเปลี่ยนวิถีชีวิตเรื่องการกินอาหารกลางคืนนะครับ ก็อยากให้พยายามที่จะค่อย ๆ ลด อ่า ปริมาณสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกไปทีละนิดทีละน้อย อย่างงี้ครับ แล้วก็ค่อย ๆ ลดปริมาณอาหารการกินลง อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ ประมาณนี้เลยครับ
ใช่ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม <smacks lips> ค่ะ อือฮึ อืม <smacks lips> ค่ะ ค่ะ ก็ไอ้ ในเรื่องที่แบบว่าให้ลองแบบงดโดยการดูซีรีส์ หรือว่านำโทรศัพท์มือถือเข้าไปอยู่ด้วย ในการรับประทานอาหารเนี่ยนะคะ ก็จะลองทำดูค่ะ เพราะว่ามีส่วนมาก ๆ เลยนะคะ คือ คือทุกครั้งเลยอะค่ะ ตอนเย็นเวลาที่เรารับประทานอาหารน่ะ ก็แน่นอนคือแบบดู ดูซีรีส์ไปด้วยหรือว่าแม้แต่ ก กระทั่งดูข่าว จริง ๆ อะ ถามว่าตั้งใจดูไหม? จริง ๆ ก็ไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรมากมายอะนะคะ แต่เหมือนแบบมันก็แบบผ่อนคลายไปด้วย แต่ว่าก็จริงอย่างที่คุณว่า คือบางทีเนี่ยมัน มันก็ พอดูปุ๊บ ก็ไปเรื่อย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ มันก็ไม่มีวันจบอะค่ะ พ พอข่าวนี้เสร็จไปอีกข่าวหนึ่ง พอซี ซีรีส์ไม่จบสักที มันก็ยาวไปเป็น 1-2 ชั่วโมง ก็ทำให้เราเหมือนแบบไม่ได้หยุดรับประทานอาหาร ก็ไปเรื่อย ๆ ๆ ๆ แล้วมันก็เหมือนแบบเกินความจำเป็น ทีนี้ก็จะลองนำ อ่า เทคนิคนี้อะนะคะมาใช้ดู อ่า ในการที่จะแบบ ไหนจะลองงดเอาอุปกรณ์มือถือเข้าไปในห้องครัวตอนที่รับประทานอาหาร ก็คิดว่า น่าจะช่วยลดปริมาณ อย่างน้อย ๆ อ่า ปริมาณอาหารในการรับประทานน่ะให้มันลดลงอะนะคะ แล้วก็ อ่า อีกอย่างหนึ่งอะค่ะ คือแบบ
อืม อืม อืม อืม
การที่เรากินตอนดึก ๆ อะค่ะ มันทำให้เราเหมือนบางทีอะนอนไม่หลับ ก็จะลองลดปริมาณ อ่า อาหารลงมา แล้วก็ไม่ ไม่ทราบว่าพอจะมีแบบอะไรแนะนำ หรือว่าอาหารประเภทไหนแนะนำไหมคะ ที่จะ อ่า รับประทานแล้วช่วงเย็นทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่ต้องกินเยอะ ๆ เราไม่ต้องแบบ แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่า อิ่มแล้วก็นอนหลับสบายอะค่ะ?
ครับ อืม อืม ครับ เออ จริง ๆ เรื่องการทานอาหารตอนเย็นนี่ คือจริง ๆ แล้วแม้ว่าเราจะทานอาหารชนิดใดนี่ มันย่อมส่งผลทำให้เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับ แม้ว่าจะเป็นการทานผลไม้ ในผลไม้นี่ก็จะมีพวกน้ำตาลฟรักโทสอยู่เนาะ หรือว่า ก่า จะทานพวกอาหารที่มันเป็นแบบแนวแครกเกอร์หรือว่าอาหารคลีน อะไรเงี้ย มันก็มีส่วนผสมของสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอยู่ด้วยอะครับ ทั้งที่นะครับ ผมก็มีไอเดียอย่างหนึ่งมานำเสนอ ก็คือเราลองแบ่งสัดส่วนในการทานอาหารในช่วงตอนเย็น หรือว่าเกิดเวลาเครียดดูก็ได้ครับ อย่างเช่น อ่า ถ้าเราจะทานขนมจริง ๆ นะครับ เราอาจจะกำหนดว่า จะทานขนมเพียงแค่ อ่า ประมาณ 3 ซองก่อนในตอนแรกอะครับ คือเราจะเอาใส่กระปุกไว้เลย อย่างเงี้ยครับ แล้วก็แบ่งเป็น อ่า สำหรับของวันจันทร์นะ สำหรับของวันอังคาร วันพุธ พฤหัส ไปจนถึงวันอาทิตย์งี้ครับ ให้เรากำหนดตารางไว้เลยอะครับว่า โอเค วันจันทร์จะทานเพียงแค่ปริมาณเท่านี้ ในขณะที่เราเครียด แล้วก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับว่า โอเค ในวันจันทร์นี่ ถ้าเราเครียดตอนเช้าเราก็จะทานเพียงแค่ 1 ซอง ตอนสายหรือว่าตอนบ่ายมาจะทานได้แค่ 2 ซอง และตอนเย็นมาจะทานเพียงแค่ครึ่งซอง อย่างงี้ก็ได้ครับ ซึ่งมันก็จะเป็นการลดปริมาณการทานอาหารที่ไม่ค่อยจำเป็นตัวเนี้ยออกไป อย่างงี้ครับ หรือตอนเย็นมา อย่างเงี้ย ถ้าเรายังจำกัดปริมาณการทานอาหารที่เป็นจำนวนเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ได้ เราอาจจะ อ่า ให้รางวัลตัวเองในช่วงตอนแรกไปเลยครับ อย่างเช่น ในวันแรกที่เราเริ่มทำ หรือว่าเริ่มปฏิบัตินี่ อาจจะกำหนดไว้เลย โอเค วันแรกนะ ทานไปเลย อ่า 5 กระปุก เงี้ยครับ แต่ว่าในวันถัดมาต้องลดปริมาณการทานอาหารหรือขนมลงแล้วนะ อาจจะเหลือเพียงแค่ สี่ กระปุก 3 กระปุก สอง กระปุกในวันถัด ๆ มา อย่างงี้ครับ จนตัวเองเริ่มเกิดความมีนิสัยเคยชินครับ ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยครับ
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม อือฮึ อืม ค่ะ ก็เป็นอะไรที่แบบ อ๋อ เป็นไอเดียที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียว แล้วตัวเองเนี่ยก็ยังไม่เคยคิด ณ ตรงนี้ว่า จะแบบต้องมีการแบบจัดสรรแบ่ง อ่า ปริมาณอาหารในช่วงระหว่างวัน อ่า เป็นกระปุก อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็ยังไม่เคยคิดที่จะทำตรงนี้ แต่เชื่อว่า เอ่อ ถ้าได้ลองลงมือทำก็น่าจะแบบ อ่า ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราให้ดีขึ้นอะนะคะ จะลองนำมาปรับใช้ดู ทีเนี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งอะนะคะว่า ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกเครียดแล้วอะค่ะ เรา เราจะทำยังไงที่แบบจะไม่ต้องไป ไปกินอะคะ คือแบบมีวิธีอื่นไหม? ที่เราจะจัดการความเครียดของเรา โดยที่ไม่ต้องให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอาหารตลอดเวลา อย่างเงี้ยค่ะ คือแบบมีเทคนิคอื่นๆ ที่ช่วยให้เราคลายความเครียดได้บ้างไหมคะ?
อืม ครับ โอเคครับ คือตอนเนี้ย คือเราน่าจะติดเรื่องของการทานอาหารเวลาเครียดมากกว่าครับ ซึ่งมันก็จะมีวงจรในการได้อาหารส่วนนั้นมา มากินอยู่นะครับ ก็คือมันจะเป็นเรื่องของรายได้อะครับ ถ้า ถ้าเรามี สมมุติว่า เราตั้งงบประมาณจำกัดไว้ว่า ปกติจะให้งบในการซื้ออาหารส่วนเกินมาประมาณ ฿10,000 ต่อเดือนนี้ครับ ทีนี้เราลองจำกัดงบประมาณลงมาก็ได้ครับ อาจจะเหลือเพียงแค่ อ่า ฿3,000 อย่างเงี้ยครับ ต่อเดือนงี้ครับ ก็จะทำให้เรามีปริมาณอาหาร หรือขนมอยู่ในตู้เย็น หรือว่าอยู่ในครัวของเราลดลงเนาะ มัน มันจะเหมือนกับเป็นการหลอกสมองว่า เอ่อ เรามีปริมาณอาหารที่ ค ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นเรา เรา เราจะจัดสรร เอ่อ พวกอาหารจำนวนเหล่านี้ยังไงให้มันเพียงพอภายใน 1 เดือนอะครับ เช่น ปกติอะเราอาจจะมีขนมอยู่ 100 กระปุกต่อเดือนนี้ครับ เมื่อมันถูกจำกัด เอ่อ ปริมาณอาหารลดลงครับ อาจจะเหลือเพียงแค่ 10 กระปุกในเดือนนั้น แน่นอนว่า สมองของเรามันจะต้องบีบบังคับตนเองให้มีการจัดสรรที่ถูกต้องและครบระยะเวลา 30 วันแน่นอนครับ ประมาณนี้เลยครับ
อืม อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ ก็ให้แบบเริ่มรู้จักแบบจัดสรรแล้วก็ อ่า อ่า เขาเรียกว่าอะไร ลิมิต ปริมาณอาหารแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบว่า อ่า ลิสต์ขึ้นมาว่าวัน ๆ หนึ่ง เดือน ๆ หนึ่ง ควรที่จะรับประทานอาหาร อ่า ขนม หรืออะไรพวกนี้อยู่ปริมาณเท่าไร? แล้วก็สมองของเราเนี่ยก็จะช่วยแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร จัดแจงลดปริมาณลงมาโดยปริยายใช่ไหมคะ ก็ยังไงวันนี้ก็รู้สึกว่า ได้ อ่า ไอเดีย ได้คำแนะนำดี ๆ เยอะในการที่จะแบบ อ่า เขาเรียกว่าอะไร ปรับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเวลาเครียดก็ไม่ให้กินมากเพราะว่า อ่า รู้สึกผิดทุก ครั้ง ที่แบบต้องกินเยอะ ๆ แล้วก็เครียดที่ไรก็ต้องกินอยู่ตลอดเวลา ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับไอเดียดี ๆ ในวันนี้อะค่ะ
อืม อืม ครับ ก็ไค ไอ ไอเดียที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ ผมหวังว่า มันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ แล้วก็ไม่ทำให้ เอ่อ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินไป ในขณะที่เรากินแล้วมี เกิดความเครียดนะครับ ซึ่งก็ลองปรับใช้ดูนะครับ ยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ จะนำไปใช้ค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ